Это как бы такая игра, что есть какая-то виртуальная реальность, в которой ты просто живёшь жизнь. Вот как ты живёшь снаружи, так же и там. То есть тебе дают какая какой-то начальный капитал, и тебе нужно купить домик какой-то, ну, где-то, чтобы было жить. Или п построить его самому. То есть построить себе дом со всем, что там должно быть. То есть ванная, кухня, кровать и так далее.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. И диван. <laughs> Как тот, который ты находила на помойках с друзьями, да? <chuckles>
И и диван, ну, как в шалаше. <laughs> Да. <laughs> И, конечно же, создать персонажа. То есть п ты создаёшь какого-то персонажа, и тут начинается взрослая скучная жизнь, когда нужно ходить на работу, иначе не получится диван получше купить. И да, и заводить какие-то там роман
<laughs> А. То есть получается, что эта игра, она как будто бы готовит ж к жизни, да, а ты говоришь, что нужно создать персонажа. То есть ты, когда подключаешь впервые эту игру, ты должна сама себя создать, что ли?
Мгм. Ну не обязательно себя. То есть, как ребёнок, конечно же, я всегда создавала себя. Такую красивую версию себя. <laughs> 90-60-90. <laughs>
Мгм. <chuckles> А, то есть там можно было выбрать и параметры: рост и цвет глаз, цвет волос, длину, да?
Да. Не, рост там, по-моему, был 1 и тот же у всех, но можно было выбрать, как бы, само сам сами параметры тела, цвет волос, цвет глаз. Э, выбрать, как бы, как лицо выглядит, одежда, аксессуары, возраст. Э, м, тоже там всякие родинки, какие-то шрамы, бровь, форма бровей и так далее. Да, это занимало меня целый день создать п персонажа. Это занимало очень долго. И
Мгм. Мгм. Мгм. Ничего себе, даже до таких мелочей. Мгм. <gasps> <chuckles> А это твоя любимая часть игры была или тебе не очень нравилась?
Ну, я очень любила эту часть. И я всё время себе говорила, что нужно создать, может быть, сразу целую семью. То есть мама, папа, дети и так далее. Но в итоге я заканчивала 1 персонажа, и мне надоедало. Я думала: "Да ладно, фиг с ним, <chuckles> най найдем кого-нибудь в игре". <laughs>
Да, да. <laughs> <sighs> Та так и жила одна, в общем, в итоге персонажем, да. <chuckles> А, или то есть там можно с кем-то познакомиться, да, и соединиться?
Нет, в том-то и дело.

Ой, я могла вообще пропасть в этом настолько, что <sighs> ф ой, ско как на меня родители кричали и ругались: "И иди помойся уже, вместо того, чтобы играть!" Это было стыдно. <laughs>
<laughs> М. <laughs> То есть до такого доходило, что ты даже до ванны не доходила из-за игр?
Бывало такое, да, бывало, и опаздывала на какие-то какие-то мероприятия, и в школу, и куда тока нет. И, в общем, это ужасно стыдно, так нельзя, но такой момент был.
Мгм. <chuckles> Так, а в ка каком возрасте ты для себя открыла игры? Ты, наверное, говоришь про компьютерные игры, да, или настольные?
И <laughs> Да, не именно на компьютерные игры, и, ну, как бы, когда я совсем маленькая была, я не помню, что-то во что-то я игралась. Я помню, что это такие игры были, которые с с одной стороны, мне было классно играть, а с другой стороны, графика была такая, что это прям травма на всю жизнь. <laughs> Я уже не помню, что за игра. Но что-то такое серое и страшное там было. Я уже не помню. Но сама графика, технологии были не те. То есть таких была
Мгм. Это что ты имеешь в виду? <laughs> Мгм. А, в самом начале ты хочешь сказать, когда появились компьютерные игры, они были не очень яркими?
Да, это ещё было тогда, когда вот я помню чё-то, я не знаю, как это работает, что мой папа ходил и покупал интернет на какую-то такую, как карточку, и эту карточку куда-то засовывал. То есть это прям давно было. <chuckles>
Ага. <laughs> Как всё сложно. <laughs> То есть, чтобы поиграть, тебе нужно было ещё заморочиться твоим родителям, да, что-то пойти купить, при прийти, куда-то вставить эту карточку.
Да, я уже не помню. Да, да, там целый проект был. Но вот такое, что я прям помню, чтобы я в это играла, и я залипала на это. Просто, ну, просто дни проходили, а я всё так и не вставала с компьютера. Это игры "Барби". <laughs>
Мгм. <chuckles> <chuckles> "Барби"? Так, игры "Барби" компьютерные.
Да!